คือตอนเนี้ยเราอะ มีความรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไรนะคะ เพราะว่าล่าสุดเนี่ย คือเราไปเจอเพื่อนมาเนาะ ไปพักร้อน แล้วก็ไปเจอเพื่อนสมัยที่เราแบบทำงานด้วยกัน ช่วงแรก ๆ หลังเรียนจบอะนะคะ เป็นเพื่อนร่วมงานนะ ก็ไม่ได้ว่าเรียนมาด้วยกันหรอก แต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานสมัยแบบ เด็ก เลยอะ จบมาปุ๊บ ก็ไปเจอกันนะคะ ทีเนี้ยก็ทำงานด้วยกันมาประมาณ 4-5 ปี นะคะ กับเพื่อนกลุ่มนี้ แล้วก็แยกย้าย แต่ว่ามีความสนิทสนมกันค่อนข้างมาก ก็คือ ก็ยังไงอะ ติดต่อกันอยู่เรื่อย ๆ ถึงแม้แต่ละคนก็อาจจะแยกย้าย บางคนทำที่ไทยบ้าง บางคนทำงานต่างประเทศบ้าง อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้ว อ่า เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะ ก็มีการรวมตัวกันเกิดขึ้น เราก็ไปเจอเพื่อน ๆ มา ทีเนี้ยค่ะ เพื่อนแต่ละคนเนี่ย ก็ได้ดิบได้ดีกันหมดนะคะ ในเรื่องหน้าที่การงาน คือก็ยอมรับเลยว่า เราอะดีใจด้วยมาก ๆ เราก็มีความรู้สึกแบบประทับใจ แล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อน แต่ทีเนี้ยอะค่ะ มันก็มีอีกความรู้สึกหนึ่ง คือรู้สึกว่า เฮ้ย ทำไมเราอะยังอยู่ที่เดิมเนี่ย? ทำไมเราไม่ได้แบบว่า โอ้โฮ ไปในตำแหน่งสูง ๆ เหมือนเพื่อนบ้าง? หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ บางคนก็ โอ้โฮ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย แล้วแบบอยู่ตำแหน่งแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ อธิการบดี อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ อุ๊ย! แบบนึกภาพ เพื่อนสมัยตอนเจอกันตอนนั้น อะไรอย่างเงี้ย ทำงานด้วยกัน แล้วตอนนี้เป็นอธิป อธิการบดีเลยเหรอ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็แบบ โอ้โฮ! แบบเนาะ มีความภูมิใจ แต่ก็ใน ในส่วนหนึ่ง ก็พอมามองตัวเองอะก็รู้สึกว่า เฮ้ย ทำไมเรายังอยู่ที่เดิมเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลยอยากจะรู้ว่า เราควรจะทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีอะค่ะเนี่ย? มัน มันรู้สึกไม่ดีเนาะ ที่เอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นแบบเนี้ยอะค่ะ
อือ ครับ อือ ครับ อืม ครับ อืม อะฮะ ครับ อา อืม ครับ ครับผม ก่อนอื่นก็ต้อง อะ บอกอย่างงี้นะครับว่า การที่เราจะต้องรู้สึกว่า จะต้องเปรียบเทียบกับใครเนี่ย อ่า เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน ในความเป็นมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับผม ทีนี้ก็เลยอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับว่า เอ่อ ความรู้สึกนี้อะครับ ของคุณน่ะครับ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผม? หรือว่าเกิดขึ้นมานานแล้ว หรือเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเลย กับ อ่า กรณีที่ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ล่าสุดเหรอครับ
อืม ก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละค่ะ ร ล่าสุดนี้เลยอะ เพราะว่ามันเหมือนแบบ มันเป็นจังหวะที่เรากำลังกลับมา เริ่มมาทำงานด้วยมั้ง เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราแบบหยุดงาน ลาออกจากงานมาช่วงหนึ่ง เพื่อที่จะมาเป็นคุณแม่ แล้วก็คุณภรรยาเต็มตัวอะค่ะ ก็คือดูลิ ดูแลลูกเต็มตัวเนาะ มันก็เป็นจังหวะที่ช่วงระยะเวลาประมาณ 7-8 ปี เราก็ห่างหายจากวงการการทำงานไปเลยนะคะ แล้วพอทีเนี้ย เราก็เริ่มกลับมาทำงาน แล้วพอเราเริ่มกลับมามันก็อาจจะเป็นด้วยจังหวะที่ช่วงนั้นมันหายไปด้วยเนาะ เวลา ระยะเวลาประสบการณ์มันหายไป แต่พอตอนเนี้ย พอเราจะเริ่มกลับมาที่แบบ เอ่อ โฟกัสเรื่องหน้าที่การงานปุ๊บอะ เราก็ได้มาเจอเพื่อน ๆ ด้วย ไรด้วย เพราะว่าลูกก็เริ่มโตแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยมีโอกาสที่ได้ เออ ไปสังสรรค์ ไปพบเจอเพื่อน ทีเนี้ยมัน มันเหมือนประจวบเหมาะที่เราเริ่มมาโฟกัสเรื่องงาน แล้วก็พอมาเจอเพื่อน เพื่อน ๆ ก็พูดถึงเรื่องงาน ถึงเรื่องแบบ แบบเขาประสบความสำเร็จยังไงกันบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเนี่ยแหละเป็นจุด จุดประเด็นทำให้เรารู้สึกว่า เออ เริ่มมีการเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อน ๆ น่ะค่ะ
อืม ครับ อ๋อ ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อืม อา ครับผมเนาะ ก็ด้วยความที่ว่า ห่างหายไปนาน เนื่องจาก อ่า มีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยน พ บทบาทไปทำเพิ่มเติมเนาะ ตรงนี้ก็เห็นใจ แล้วก็เอาใจช่วยนะครับ เพราะว่าการเป็นคุณแม่เนี่ย ก็ต้องเสียสละหลาย ๆ อย่างเลยนะครับ แล้วทีนี้นะครับผม พอเกิดเหตุการณ์ที่แบบเหมือนตัวเอง เหมือนเราเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะครับ คุณเคยมีวิธีไหนที่จะหยุดความคิด อ่า ที่คุณจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วได้ผลบ้างไหมครับผม? ตอนนั้นน่ะครับ อืม
อืม ตอนนั้น ณ ตอนนั้นเลยที่อยู่กับเพื่อนเนี่ย มันไม่ได้เปรียบเทียบนะคะ มันมีความรู้สึกแบบตื่นเต้น แล้วก็แบบดีใจไปกับเขา แบบมีความสุขนะแบบ คือ คือต้องบอกว่า มีความสุขมาก ณ ตอนนั้นแล้ว คือมีความภูมิใจ เพราะว่ามันเป็นเพื่อนที่แบบ กลุ่มเพื่อนที่เราเห็นมาด้วยกัน แบบร่วมทุกข์ร่วมสุข ทำงานมาด้วยกัน แล้วพอเราเห็นว่าเขาได้ดีเนี่ยเรามีความสุขด้วยจริง ๆ ณ ตอนนั้น แต่ว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นหลังจาก นั้น ค่ะ หลังจากที่พอไปเจอพวกเขามาแล้ว แล้วก็แบบกลับมาพิจารณา อ่า บทสนทนาทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ทีละคน ๆ ๆ น่ะเนาะ แล้วก็มาเปรียบกับเรา เฮ้ย แบบ แล้วเราล่ะ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็ ก็เป็นประมาณนี้เลย
อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ อา ครับ อา แล้วหลังจากที่พอเริ่มเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วอะครับ อ่า ความรู้สึก หรือผลกระทบจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอะครับผม อ่า คืออะไรบ้างเหรอครับ? อืม
ผลกระทบที่ได้ ใช่ไหมคะ? มันก็รู้สึกเหมือนแบบ
ได้ ครับผม
เออ เหมือนเราแบบอาจจะ ด ดู ดูถูกตัวเองไหม อาจจะด้อยค่าตัวเองอะ อาจจะรู้สึกว่า เฮ้ย เราแบบ เฮ้ย ทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จ ทำไมเราแบบ เราก็ว่าเราแบบมีการศึกษา เราก็ว่าเราก็ เอ่อ เรา ล ช่วงนั้นที่เราทำงานด้วยกัน เฮ้ย เราก็แบบไม่แพ้กันเลยนะ แล้วก็แบบทำงานเคียงข้างแบบสูสีกันมาในตำแหน่งเดียวกัน แล้วก็แบบ คือเราก็เห็นศักยภาพของเราและเพื่อนคิ คิ เคียบ เทียบเคียง กันมา คู่เคียงกันมา อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีเนี้ยแต่พอ ณ ณ เวลาผ่านไป เฮ้ย เพื่อนเราไปลไกลแล้ว แต่เรายังอยู่ที่เดิม แน่นอนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เอ่อ เราอาจจะศักระ ศักยภาพเราไม่พอหรือเปล่า หรือเราแบบตัดสินใจ หรือทำอะไรผิดพลาดตรงไหนไหม แบบเนี้ยค่ะ
อืม ครับ อา อืม ครับ อืม ก็ อ่า พอจะเข้าใจสถานการณ์ แล้วก็ภาพรวมนะครับ ของเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะ อ่า ก็ต้อง ก่อนอื่นเลย ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ก่อน เพราะว่า อ่า ในขณะที่ทางเพื่อนเนี่ย เขาอาจจะทำงานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างทักษะอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีการเติบ เจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนาะ ส่วนในทางมุมมองของคุณเนี่ย ในระหว่างที่คุณจะต้องไปดูแลสุขภาพ แล้วก็ อ่า ต้องดูแลลูกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมานะครับผม ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ อ่า ช่วงเวลาของการทำงานเนี่ย มันขาดช่วง แล้วก็ทำให้อาจจะไล่ตามเพื่อนไม่ทัน แล้วก็เกิดการกดดันตัวเอง แล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบ ซึ่งตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผม แต่อยากจะบอก แล้วก็บอกแบบนี้นะครับว่า จริง ๆ แล้วใน พาร์ต ของ ของการใช้ชีวิตเนี่ย ก็จะมีหลากหลายบทบาทหน้าที่มากมายนะครับ ซึ่งในจุดของที่เพื่อนเนี่ย เขาอาจจะอยู่ในบทบาทของอาจารย์ ครู ตอนแรกอาจจะเป็นแค่แบบเหมือนนักวิจัย แล้วก็พอมีวุฒิ มีอะไร ก็เลื่อนขั้นกลายเป็นครู กลายเป็นอาจารย์ ก็เป็น พาร์ต หนึ่งของชีวิตเหมือนกัน ส่วนของคุณเนี่ยจาก พาร์ต หนึ่ง ที่เป็นพนักงานที่แบบมีศักยภาพ ทำนู่น ทำนี่ได้ มีวุฒิภาวะ มีความรู้ ความสามารถ ปัจจุบันนี้คุณก็แค่เปลี่ยน พาร์ต จากพนักงานท่านหนึ่งกลายเป็นคุณแม่ ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ แล้วก็ดูแลลูกด้วย แล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยนะครับผม ซึ่งตรงนี้ก็นับถือ แล้วก็รู้สึกชื่นชมมากครับ เพราะว่าจะต้องเสียสละชีวิต แล้วก็ อ่า พื้นที่ส่วนตัวเนี่ย เพื่อแบ่งให้กับครอบครัวเนี่ย ค่อนข้างมากเลยนะครับผม นะ ทีเนี้ยครับผม ก็อยากจะแนะนำ เวลาเกิดความรู้สึกแบบนี้ว่า เฮ้ย เรา อ่า เหมือน Low Self หรือเปล่า? รู้สึกว่าแบบ เออ เราเคยทำได้ หรือว่าตอนนี้เรา เราจะเก่งไม่พอ เป็นแบบฟีลเหมือนขาดความมั่นใจ ขาดความภาคภูมิใจในตัวเองไป อยากจะให้หันกลับมามองครับ ไปที่ อ่า ตัวลูกก็ได้ว่า ในช่วงเวลาที่เราเนี่ย ต้อง ต้องแลกมาด้วยกับความภาคภูมิใจ ความรู้ความสามารถในการทำงาน หรือหน้าที่การงานเนี่ย เราแลกตรงนั้นเนี่ยกับอะไร? ใช่ครับ เราแลกตรงนั้นเพื่อที่จะเติมเต็ม แล้วก็ดูแลครอบครัวเนี่ยให้เต็มที่ แล้วก็ให้เหมาะสม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จริง ๆ แล้วตัวคุณเนี่ย ไม่ได้ขาดอะไรไปเลยครับ แค่เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแค่นั้นเอง จาก อ่า เสริมสร้าง หรือว่าพัฒนาองค์กร เปลี่ยนมาเป็นเสริมสร้าง และพัฒนา อ่า สถาบันครอบครัวให้ชัดเจนขึ้น ให้ดีขึ้น ให้เติบโตไปในแนวทางที่ถูกต้องขึ้น แค่นั้นเองครับผม ก็อยากจะให้มองมุมนี้นะครับ จะได้มีกำลังใจครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อือ อือฮึ ค่ะ อือ โอ้โฮ ค่ะ ก็แบบ มีกำลังใจขึ้นเลยค่ะ รู้สึก รู้สึกเห็นภาพ แล้วรู้สึกว่า เออ จริง ๆ แล้วอะบางทีมันก็เป็นมุมมองเนาะ เพียงแค่เปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองเนี่ย ชีวิตก็เปลี่ยน คือจริง ๆ เลยค่ะ รู้สึกดีขึ้นเยอะ เพราะว่า อ่า ใช่ การที่ ที่เพื่อนเขาแบบไปตรงนั้น คือเขาอาจจะ อ่า ได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนาองค์กร ใช่ไหมคะ? เหมือนคำพูดที่คุณพูด แต่ว่าของเราอะ ก็ใช้เวลาในการพัฒนา เอ่อ ส เอ่อ พัฒนาครอบครัว สถาบันครอบครัว พัฒนาลูก เด็กคนหนึ่งเนี่ย เราก็ใช้แบบ เขาเรียกว่าอะไร ใช้เวลา ใช้กำลังกาย กำลังใจ แบบฟูมฟักเต็มที่เลยนะคะ เพื่อที่จะให้เขาอะ แบบเติบโตมาเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคม อันเนี้ยต้อง ต้องพูดเลยว่า มันเป็นความตั้งใจของเราจริง ๆ เลยนะว่า เราอะต้องการที่จะให้เขาอะ เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ อะไรเงี้ย เราก็แบบจัดเต็ม ให้ทั้งเวลาอ่านหนังสือ พาไปเข้ากิจกรรม อะไรเงี้ย ก็คือเต็มที่ตรงนั้นมาก ๆ พอมาคิดแบบที่คุณพูดปุ๊บเนี่ย มันก็รู้สึกแบบ เออ จริงด้วยอะ มัน มันไม่ดีเลย ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วมันมามองว่า เรา ตัวเราเองไม่ ไม่มีคุณค่า หรือว่าด้อยค่าตัวเอง เพียงเพราะว่า เอ่อ อาจจะตำแหน่งหน้าที่การงานเราไม่ได้ตรงนั้น แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่า เรานั้นล้มเหลว ใช่ไหมคะ? ใน ในชีวิตหรืออะไร เราก็มี อ่า ลูกที่สม สมกับการที่เราฟูมฟัก เติบโตมาเป็นแบบ เออ เด็กที่ว่านอนสอนง่าย อ่า ก็ ก็ภูมิใจตรงนี้เนาะ ก็เหมือน เราก็คงจะเปรียบได้กับว่าเราประสบความสำเร็จตรงนั้นไป ใช่ไหมคะ? ก็แทนที่จะเป็นประสบความสำเร็จตรงหน้า ตรงงาน ก็ประสบความสำเร็จในด้านการแบบเลี้ยงลูก ให้คน คนหนึ่งโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีได้ ก็ เออ รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ
ครับผม ครับผม สถาบันครอบครัว ได้ครับ อืม ถูกต้องเลยครับ ครับผม ใช่ครับ ใช่ครับผม อา เหมือนเป็นรางวัล ใช่ครับผม ครับผม พอได้ยินคุณ อ่า เล่ามาอย่างงี้แล้วนะครับ ก็ อ่า อาจจะอยาก ให้เปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้ครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองเนาะ อย่างเช่น ตอนที่เราทำงานหนักเนี่ย เราได้อะไรจากการทำงานหนักครับ อาจจะเป็นสวัสดิการที่ดี รายได้ที่เพิ่มขึ้น การเลื่อนขั้น หรือโบนัสต่าง ๆ เนาะ ทีนี้ย้อนกลับมา อย่างที่คุณว่ามานะครับผม อ่า การตั้งใจเลี้ยงลูก เราได้อะไรจากการเลี้ยงลูกครับ อาจจะเป็น อ่า ความสุข หรือว่า อ่า อันเนี้ยจริง ๆ ตัวผมเองก็ไม่สามารถตอบได้เนาะ แต่ผมเชื่อว่า ถ้าคุณเปรียบเทียบระหว่างงานกับ การเลี้ยงลูกเนี่ย ตัวคุณเองนี่แหละครับ สามารถตอบได้ครับว่า คุณได้ความสุขหรือว่าได้อะไร จากการเลี้ยง ลูก แล้วก็ปลุกปั้นเด็กคนหนึ่งจากทารกเนี่ยให้กลายเป็นคนดีของสังคม ให้กลายเป็นคนที่มี อ่า คุณค่า มีคุณค่าในตัวเอง มีประโยชน์ มีความภาคภูมิใจต่อสังคมแบบเนี้ย สิ่งเหล่าเนี้ยผมเชื่อว่า อ่า ทางผมเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะ แต่ทางคุณเนี่ยรับรู้ได้อยู่แล้วนะครับว่า ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ แล้วความสุขของมันคืออะไร เพียงแต่ช่วงเวลาที่คุณไปเจอเพื่อน คุณแค่มองข้าม อ่า สิ่งเหล่านี้ไปเท่านั้นเองครับผม ประมาณเนี้ยครับ
ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ นั่นก็คือแบบว่าการที่ได้แบบเสียสละ ได้แบบฟูมฟัก ทุ่มเทเวลาตรงนั้นมาดูแลลูกเนี่ย อ่า มันก็คุ้มค่ามาก ๆ อะค่ะ มันก็เป็นความภาคภูมิใจ แล้วก็เป็นความสุขที่แบบ อาจำหาอะไรมาเปรียบไม่ได้นะคะ วันนี้ก็รู้สึกสบายใจมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำดี ๆ อะค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับผม